Me conta. Por que você curte tanto cozinhar?
Olha, eu gosto muito de cozinhar porque me relaxa, sabia. É tipo, um hobby mesmo, assim, pra mim tá ali na cozinha.
Olha, que interessante! Porque tem gente que não gosta, né, de cozinhar é como um sacrifício. Pra você é um prazer.
Sim, nossa. Ah. Não, pra mim é 0 sacrifício. É um prazer. Eu adoro cozinhar, adoro ficar ali na cozinha. Adoro fazer coisa diferente. Adoro cozinhar pra bastante gente.
Que sorte tem a tua família ou os teus amigos! Isso é muito bom, né. Aquela pessoa, assim, que gosta de cozinhar, que é gostos tem algum prato, assim, queridinho pra você?
É. <laughs> Sim, adoro. Olha, eu adoro panetteria, né. Eu adoro cozinhar pães, focaccia, bolo. Eu adoro essas coisas, porque eu me encanto com o processo. <chuckles> Então
Uhum. O Ah, doce. Você é mais para o lado do doce o ou depende do momento?
Não, eu gosto do salgado bastante, assim. Eu gosto de fazer bastante focaccia, pães, e e eu gosto do de ver o processo, sabe, de como funciona a fermentação, daquele carinho, do estado de espírito. Eu cozinho, assim, as 2 coisas. Tanto doce como salgado.
Uhum. Hum.

Eh, não, mas você daí entende que fala: "Realmente eu não estou bem, né, para parar", olha, isso é bem interessante você comentar isso porque
Sim.
imagina os restaurantes, como será, porque se o cozinheiro não está bem nesse dia, então a comida do restaurante não vai sair boa?
Sim. Pois é. Então não, esse cozinheiro não é, não sei como que funciona em uma cozinha, né, profissional, assim, industrial, mas pelo menos comigo, quando eu não estou muito bem eu não gosto de de tá na cozinha, não gosto de na verdade, eu não gosto de fazer coisas elaboradas, assim, quando eu não estou no meu estado de espírito muito legal, eu acredito que isso passa.
Uhum. Ah, mas é bom que você tenha esse autoconhecimento, né, então, olha, surgiu uma pergunta interessante: todo mundo tem aquele restaurante que gosta de ir sempre, então já aconteceu contigo de ir naquele restaurante que você gosta muito e nesse dia falar: "Hum isso aqui hoje não está como sempre?".
Sim. Hum. Uhum. Sim, sim, já aconteceu porque eu sou uma é, eu so verdade, porque eu sou uma apreciadora da boa comida, né, eu gosto de cozinhar e gosto de comer também, <laughs> então, já sim, aconteceu algumas vezes de eu ir em um restaurante de comida brasileira eu moro fora do Brasil, né.
Talvez seja por isso. <laughs> <laughs> Ó a
E
daí claro, daí vai às vezes dá saudade de ter alguém que cozinha a comida brasileira para você, sim.
Sim. "Cozinhe para gente.". Exato. Já aconteceu de ir em um restaurante brasileiro que a gente vai, né, com frequência, assim, sempre que possível e está diferente, eu senti o tempero diferente e senti falar: "Hum, olha não tá mui tá bom, mas não está como das outras vezes" sabe. Então
Uhum. Hum. Uhum. Com certeza, era isso. Ah, a cozinheira ou cozinheiro, nesse dia estava
É, não estava em um bom dia. <chuckles>
estava para baixo. Então, voltando para ti, quando você cozinha você a parte que você mais gosta, eh, a parte aquela que você vai provar se o sal está bom, se colocou sabe quando você está provando tudo, ou quando termina a comida e você prova e diz: "Hum.".
<chuckles> Sim.

Sopa, <chuckles> sopa.
<chuckles>
Tem não tem erro. Eu, mesmo quando eu não tô muito afim, eu faço um uma sopa, ou um0 um caldo de carne com um cappeletti de né, recheado ali. <chuckles>
Então, o pessoal na tua casa o pessoal na tua casa quando tem sopa fala: "Ó, hoje ela não tá bem". <chuckles> Olha, o pão de queijo também é uma coisa que que você pode fazer ele no dia que você não está cem por cento.
É, não tá querendo. É. <laughs> Ou então pão de queijo <chuckles> É assim que eu vou E no Isso. Essa semana mesmo teve um dia que eu não estava 100%, que eu estava um pouco sobrecarregada, cansada mentalmente. E eu não falei nada que eu estava sobrecarregada, eu só falei para o meu marido: "Olha, eu não sei o que que eu vou fazer para o jantar hoje, ne nem pensei em nada".
Uhum. Já ele já olhou assim, né, ele já olhou e falou: "Hum, se ela não sabe, é que tem alguma coisa", né.
É. Ele é, eu mandei essa mensagem pra ele: "Olha, não sei, o que que você quer comer hoje? Porque eu não sei o que fazer hoje". Então ele já pescou isso, e a gente sempre tem pão de queijo congelado. E aí ele tirou uns minutinhos mandou um áudio que era para o meu filho
Que bom! Hum. Uhum.
e ele falou assim: "Olha, eu tive uma ideia". Porque precisava terminar um trabalho, eu acho que eu estava tensa com isso também. Aí ele mandou um áudio para o meu filho, ele: "Olha, eu tenho um ideia. E se a gente jantasse pão de queijo hoje, e chocolate quente? assistindo um filme?". <chuckles> Então ele
Ai, com certeza. Uau! Todo mundo topou no momento. Esse
Ó óbvio. Porque adorou a ideia, porque
esse pã sim. Esse pão de queijo congelado foi você que fez? E congelou?
Olha, e não, esse pão de queijo eu com eu faço pão de queijo também.
Uhum.
Mas esse pão de queijo, eh, a gente compra, né, num num mercado aqui que tem algumas coisas brasileiras. E ele diz
Hum. Olha, que bom, né. Tem aí essa opção, né, de poder encontrar algo brasileiro e ter na congelado, pra ter um a hora que você quiser comer.